<chuckles> तो ये बच्चों में थोड़ी-सी दिक्कतें आ जाती हैं। हालाँकि अब उसमें भी चीज़ें नई-नई आने लगी हैं। ऐसे-ऐसे जो स कोचिंग सेंटर्स हैं वो ऐसे टेबलेट देते हैं जिसमें आपकी सिर्फ़ पढ़ाई ही चलेगी। उसके अलावा आप उसमें कुछ नहीं दूसरा चला सकते हैं। तो ये भी एक उनका तरीका है मगर क्या है कि अभी इसको आने में पूरे तरीके से समय लगेगा थोड़ा-सा। और अगर इस चाम इस एक चीज़ को लेके बात की जाए तब मुझे लगता है कि ऑफलाइन ज़्यादा ठीक है। कम से कम भले बच्चा 1 घंटे के लिए जाता है मगर वो वहाँ बैठ के पढ़ेगा ही पढ़ेगा उसकी मजबूरी रहेगी।
जी, जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। जी, जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा ऑफलाइन में ये चीज़ हो जाता है ना। उसको पता है कि ये क्लास दोबारा होने वाला है ही नहीं।
हाँ। बिल्कुल।
तो उसको तो ध्यान देना ही पड़ेगा। और अगर उसने क्लास छोड़ भी दिया कि उसे लगा कि दोस्तों से पूछ लेंगे, तो उसे पता चलेगा कि शिक्षक फ़िर उसको नहीं छोड़ेगा। तो थोड़ा डर के कारण भी वो बैठेगा ही तो थोड़ा ना कहीं उसको फ़ायदा मिल ही जाएगा।
सही बात, सबसे ज़रूरी चीज़ है ये। हाँ। बिल्कुल। हाँ। ये तो बात सही बोले आप।
फ़िर ऑफलाइ जी, जी। ऑफलाइन में फ़िर ये भी हो जाता है ना कई बार कि ऑनलाइन में तो तुरंत आज के हम जमाने की अगर बात करें अभी की जो हालात हैं उसमें तुरंत आप सवाल पूछ नहीं सकते हैं शिक्षक से ऑनलाइन वाले में।
और यही सब चीज़ें होती हैं। जी। हाँ, हाँ बताइए? हुँ। जी। हाँ, ये तो एक कमी है।
या आपको जितना मर्ज़ी हो आप उतना पूछ नहीं पाएँगे क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते हैं वहाँ।
हाँ, सही।
ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको जहाँ भी थोड़ा अटक रहे हैं, आप वहाँ पूछ ले रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है आप फ़िर बार-बार पूछ रहे हैं।
बच्चे कम होते हैं। हुँ। हुँ, हुँ।
तो थोड़ा-सा आपका बॉन्डिंग भी अलग होता है, तो टीचर भी ज़्यादा गुस्सा करता नहीं है।
बिल्कुल, ये बात तो सही बोली आपने। और बच्चे भी थोड़ा-सा खुल जाते हैं फ़िर उनके भी दोस्त वगैरह बहुत बनते हैं। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज़ में मैंने ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से देखा है कि जो हमारे मित्र होते हैं। वो बहुत आसानी से क्या बनते हैं क्योंकि वो आप सबसे एक-दूसरे से रोज़ाना मिलते-जुलते रहते हैं। और इस मामले में ये है कि भाई ऑफलाइन में थोड़ा-सा मुश्किल होता है कि भाई किस तरीके से आपको मित्र बनाने हैं, क्या रखना है, किस तरीके से आपको बातचीत करनी है। तो इन चीज़ों में थोड़ा-सा बच्चे लड़खड़ा जाते हैं। तो, ये अगर एक ये तरीका एक ये चीज़ को सोचा जाए कि हाँ एक ये भी उसमें एक चीज़ है तब उसमें लगने लगता है कि हाँ आपका ऑफलाइन तरीका अच्छा है कि कम से कम वहाँ बच्चे जाके एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं। जो उन्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा होता वो एक-दूसरे से पूछ लेते हैं। तो ये एक तरीका ज़्यादा मुझे ठीक लगता है।
जी, जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि कोरोना के टाइम में अक्सर ये बच्चों के अंदर आ गया है। कि वो घर से बाहर जाते नहीं हैं। थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर के हो गए हैं बच्चे। वो घर से बाहर जाना पसंद ही नहीं करते हैं, उनका घुलना-मिलना थोड़ा बंद हो गया है।
हाँ, ये बात तो सही बोल रहे हैं आप। हुँ।

बिल्कुल, सही बात बोला आपने। अ, और ये ह होता है हर जगह की एक कहानी यही है। कोई हा हा आपकी या फ़िर हमारी नहीं है ये हर बच्चे की कहानी रही है कि लोग उसको बाहर जाकर प्रताड़ित करते हैं और ये मैं बहुत गलत मानता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी टीचर को। क्योंकि आप एक अ, बहुत अच्छी अ, पोज़ीशन पर हैं। और हाँ, ये भी एक ये भी एक अ, मैं बिल्कुल नज़रिया मानता हूँ कि जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है, उसमें खासियत ये होती है कि आप अलग-अलग अ, जगह के बच्चों से भी मिलते हैं। उनके बारे की चीज़ों में भी आप जानते हैं कि वो किस तरीके से पढ़ते हैं, उनका क्या है तरीका पढ़ने का। तो ये जो बच्चों को एक्सपोज़र मिलता है बहुत तरीके से जानने का कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए? क्या आपको अपने आप का रूटीन्स रखना चाहिए? तो इन सब चीज़ों में बहुत मदद मिलती है। तो आपसे ये जानना चाहूँगा मैं कि अ, जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाई होती है। तो उसमें जो बच्चों का ध्यान होता है, वो केंद्र करने में आसानी होती है या फ़िर उसमें भी बहुत दिक्कतें आती हैं?
बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी, जी। जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी। जी, जी। हाँ। जी, जी। जी, मेरा तो इसमें दोनों मानना है और ये अक्सर हो होता ही है। बच्चों पर भी थोड़ा निर्भर करता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकतर एक तो होता है कि ये फ़ायदा हो जाता है कि एकदम कॉन्सन्ट्रेशन अगर लाइव क्लास चल रहा है। जैसे मैं अगर एक केस की बात करूँ कि कोई टीचर लाइव पढ़ा रहा है और वो एक ही बार का कोर्स है। तो वहाँ एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि आप पूछ भी नहीं सकते। बहुत सारे ऐसा होता है जगह जहाँ सवाल पूछने का ऑप्शन नहीं होता है ऑनलाइन पढ़ाई में।
हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ। जी। हुँ। हाँ। अच्छा। सही बात। बिल्कुल।
तो वहाँ एकदम बिल्कुल ध्यान देते हैं बच्चे।
हुँ।
कई बार ये हो जाता है कि बच्चों के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है ना कि ये क्लास तो रिकार्डेड है। जब मन करेंगे तब देख लेंगे। तो क्लास भी छोड़ देते हैं और धीरे-धीरे उनके मन में ये बैठते जाता है।
हाँ। <chuckles> बिल्कुल, सही बात। ये तो बात सही बोली। हाँ।
तो थोड़ा कॉन्सन्ट्रेशन बिगड़ जाता है। वो सोकर पढ़ रहे हैं, खाते-खाते पढ़ रहे हैं।
बिल्कुल। हाँ। और एक ऐसा चीज़ भी मैंने देखा है ना कि बच्चों के अंदर अ, ये जो सबसे अ, बुरा चीज़ आ जाती है कि क्योंकि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपके पास संसाधन आ जाते हैं। अब उस वक़्त आप चाहे तो पढ़िए और ना चाहे तो आप उ उसी समय बैठ के अपने पापा या किसी मम्मी का मोबाइल लेके, आप इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक तो कुछ मामलों में मुझे लगता है कि जो ध्यान केंद्रित करने वाली बात आती है
जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल, मैं भी उसका शिकार हुआ हूँ।